อืม จริง ๆ อะค่ะ เรา ตัวเราอะ ไม่ได้เป็นพวก LGBTQ หรืออะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่า ใช่ค่ะ ก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละ ที่ชอบผู้ชาย <laughs> อะ แต่ว่า แต่ <laughs> ไม่ แต่ว่าเราอะ มีโอกาสได้ไปร่วมงานไพรด์ ตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษอะค่ะ อืม
อ๋อ เหรอคะ? อ อ๋อ ค่ะ โอ้ เห็นภาพเลย <chuckles> เราก็ชอบ <laughs> ค่ะ แล้วมันมีแต่เนาะ เออ โอ้โฮ! โชคดีจังเลย อยากจะให้เล่าบรรยากาศของงานที่เราไปตอนนั้นน่ะค่ะว่า เป็นยังไงบ้างอะคะ?
จริง ๆ ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะ เรารู้สึกว่าแบบมัน ว้าว มากเลย เพราะ ว่า เหมือนตอนที่ไปอะ มันประมาณ สิบ กว่าปีอะค่ะ เดี๋ยวนะ
อืม เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ? อ๋อ ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไรคะ?
ปี โตแล้วค่ะ โตแล้วค่ะ 20 ปลาย ๆ แล้วค่ะ อืม
อืม อ๋อ อันนั้น คือเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่แบบ ไป ไปร่วมกิจกรรม อันนี้ถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่า แบบอะไรที่เราแบบทำให้อยากจะไป แบบไปยืนดูแบบกิจกรรมไพรด์ค่ะ มีคนชักชวนแนะนำหรือยังไงเอ่ย?
ค่ะ อ๋อ จริง จริง ๆ ต้องบอกว่า เราอะไปสมัครงานพาร์ตไทม์ ทำงานในงาน อะ ก็คือเหมือนเป็นสตาฟฟ์ในงาน แล้วก็ ใช่ค่ะ คือจริง ๆ อะ สมัครไปทำพวกเหมือน เสิร์ฟ เสิร์ฟ เครื่องดื่ม มีฟอง อะ
อ๋อค่ะ อ๋อ อย่างงี้เอง ค่ะ โอ้โฮ! น้ำกะท้อ คะ?
เพราะว่า <laughs> น้ำเก๊กฮวยมีฟองอะ คือ
<laughs> กะท้อนดอง <laughs> น้ำกระท้อนดองก็มีฟองนะ <chuckles>
คือ คือมันเหมือนกับว่า อะไรนะ เหมือนเราอะเพิ่งไปตอน ไป ไปที่อังกฤษอะค่ะ ตอนเดือนมิถุนา เพราะว่าเหมือนกำลังเริ่มไปเรียน ใช่ไหมคะ แล้วงานมันก็มีเดือนมิถุนาพอดีอะค่ะ แล้วตอนนั้นน่ะ เหมือนเรายังไม่ได้เริ่มเรียนหนังสือ เพราะว่าเราเริ่มเรียน เริ่มเรียนครั้งแรก ก็คือเดือนกรกฎา แต่เราไปก่อน เงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ประจวบเหมาะเลย ค่ะ อ๋อ พอมีเวลาว่างเนาะ ค่ะ
ใช่ ก็ว่างแล้วพอดีน้องที่รู้จักกันน่ะ เขาไปสมัครงานพาร์ตไทม์ได้ เขาก็เลยมาชวนเราแบบไปทำด้วยกัน เพราะว่าน้องเขาอะภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เราได้ดีกว่าเขานิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย น้องเขาก็เลยเหมือนแบบ เอ่อ ไปเป็นเพื่อนหน่อยแบบเผื่อมีอะไรให้ช่วย อา
อืม อืม อือ ค่ะ ชักชวนเข้าสู่วงการ ค่ะ

เป็นการเห็นคนอื่นเขาแบบมาทำต่อหน้าเราครั้งแรก เงี้ย เราก็รู้สึกว่า เฮ้ย มันแบบ อะ เราไม่ได้คิดในแง่ไม่ดีเลย เราแค่คิดว่าแบบ เออ เขาเปิดเผยกันดีเนาะแบบว่า เออ เหมือนแบบ รักกันก็แสดงความรักกัน แบบไม่ ไม่ต้องมานั่งแคร์สายตาใคร อะไรอย่างเงี้ย เออ
โอ้โฮ ค่ะ ๆ เปิดเผยดีมาก นะ ใช่ ๆ ใช่ ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย โอ้โฮ ค่ะ
ใช่ ๆ ก็อันเนี้ย ก็แบบเป็น เขาเรียกว่าอะไร เป็นประสบการณ์งาน Pride ครั้งแรกของเราเลย ที่เราแบบได้ไปร่วมงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมาก เพราะว่าอย่างที่บอกว่า ทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยสำหรับเราอะค่ะ ไม่ว่าจะแบบเห็นคนออกมาแต่งตัวแบบใส่ ใส่ G-string ส้นสูง เดินตามถนน อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบว่า
อื้อฮือ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ บ้านเราไม่มีเนาะแบบนั้นน่ะ อ่า ตอนนั้นนะ
ปัจจุบันน่ะมีแล้ว อา แต่ แต่ แต่ตอนนั้นน่ะไม่มี ใช่ แล้วก็ ค่ะ
ปัจจุบันมีแล้วใช่ไหมคะ? อ๋อ อันนี้แล้วถ้าใน ในปัจจุบันนี้เขาก็จัดที่ไหนคะ ถ้า ถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยค่ะ?
ก็อย่างล่าสุด ก็จัดที่สามย่านมิตรทาวน์ วันแบงค็อก อะไรเนี่ยค่ะ อืม กลางใจเมือง
อือฮึ อันนี้ เราได้ไป เราได้ไปด้วยไหมคะ? คือแบบได้แวบ ๆ ไปดูบ้างไหมคะที่งานที่ไทย?
ไม่ได้ ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปในงานน่ะค่ะ ก็คือเหมือนกับว่าดูทางทีวี หรือว่าดูทางคลิป ใช่ คลิปย้อนหลัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อ๋อ ดูถ่ายทอดทางทีวี อ๋อ ค่ะ ที่เขามาแชร์กันตามสื่อ social ใช่ไหมคะ? โอ้โฮ มัน
ใช่ แต่เราก็จะมีแบบแอบตามไปทีหลัง ไปถ่ายรูปไอ้พวกแบบธงสี ๆ เวลาเขาแบบ เพราะว่าเขาจะเป็นทั้งเดือนไงคะ เดือนมิถุนายนเขาจะ
อืม อ๋อ เขาจัดเป็นเดือนเลยเหรอคะ? อันนี้ อันนี้หมายถึงที่ไทยใช่ไหมคะ?
คือ ใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าอีงาน Pride มันไม่ได้มีระบุวันที่อะค่ะ เขาแค่บอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือน Pride อะไรอย่างเงี้ย อา เป็น เขาจะเรียกเป็น Pride Month
อ๋อ ค่ะ เอ๊ะ แล้วคุณพอ พอจะทราบไหมว่า ว่าทำไมเขาถึง เขาถึงกำหนดให้เดือนมิถุนายนเนี่ยเป็น Pride month พอทราบไหมคะ?
ค่ะ ไม่ ส ไม่ทราบต้นกำเนิดเลยค่ะว่า ทำไมถึง จัดให้เดือนมิถุนาเป็น Pride Month แต่ว่า อะ ก็รู้ว่า เอ่อ เขาจะแบบตกแต่งพวกแบบสถานที่ให้แบบเป็นสีรุ้ง ก็คือทั้งเดือน ใช่ เราก็จะแบบไปถ่ายร่งถ่ายรูป อะไรอย่างนี้เฉยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ให้เป็นแบบสายรุ้ง อืม ค่ะ โอ้โฮ แต่ก็ถือว่าเป็นอีก 1 สีสันเนาะ ที่แบบว่า เออ ประเทศไทยเราอะก็รับแบบวัฒนธรรม อย่างเงี้ย จากเมืองนอกมา แล้วก็เอามาปรับให้มันแบบกลายเป็นแบบอีก 1 สัญลักษณ์เนาะ ที่แสดงออกในประเทศไทยเนี่ย แล้วมันก็กลมกลืนนะ แล้วคนก็สนุกสนานกับการที่จะเข้าร่วม ถือว่าเปิดกว้างมากขึ้นเนาะค่ะ
ใช่